ああ、なるほど。
うん。うん、伸ばされちゃってるからなんですよね、すでに。
うーん。へ。じゃあ、そういう風な感じで、こう、お一人、ひ一人、こう、ま、患者さんというか、あの、ま、痛みがある人とかの、それを、こう、一つ一つ原因を、あの、こう、考えていくというか。で、それを、あ、探っていく。それが、ま、じゃ、一つこれでわかると、あ、一つ達成したっていう、こういう、こう、喜びを感じる瞬間ですか？
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 か、原因を探っていくと。うん。 うん。 うん。そゆ

もう、「おっと、これすごいぞ」ってなるなるわけですよ！
ああ。 そうですね。うん、じゃ、本当、お仕事の中で、ただ、あの、その痛みをほぐすとか、怪我を治すっていうだけではなくって、こう、ほんとその元になっているところを、こう突き止めるっていうのが、こう少しの、あの小さい達成まあ、どっちからすると全然小さいとは思わないんですけど、かなりうん、大きな達成感を感じれる瞬間ですね。
ええ、うん。 うん。 うん。うん。 はい。 うん。 はい。うん。 まあ、小さくないすよね。うん。 そうなんですよ。だからこの仕事ね、辞めらんないんですよ。
うーん。 はい。<laughs> ほんとですね。いや、でもその自分のお仕事に、毎日こう達成感を感じられる瞬間が、たくさん何箇所もあるっていうのは、ほんとにあの逆に羨ましい、ほんとあの、お仕事をなさってるなと思います。
うん。 うん。 うん。 うん。 あ、ありがとうございます。 うん。あ、そう言ってもらえるとね、もっと頑張っちゃうと思ってます。
うん。<laughs> はい。また、じゃ、明日からお仕事、あの、頑張っていただきたいと思います。今日は、楽しいお話ありがとうございました。
うん。 こちらこそ、ありがとうございました。
はい。